うーん、なんかあの、逆に、助け合うことが当たり前だと思ってるんで、なんだろう、仰ったみたいに、助けて欲しいなって思った時に、誰に話していいのかって、なんて言うのかな、本当にそういう風に、同じように、あの、誰かが助けが必要な時は、必ず助けるものって思ってる方と「あ、ちょっと今面倒くさいな」とか、なんか「自分の責任じゃないんで」とか思う人が居ると、頼みづらいですよね。
はい。 うん。 はいはいはい。うん。 うんうん。 はい。 うん。 はい。 うんうん。はいはい。 そうですよね。うん。 うんうん。はい。うん。 そうですよね、なんで
うん。
どうです、知らない土地とかだと、結構頼みにくかったりとか、なんか助けを求めるのって難しいような感じしませんかね？例えばこう旅行に、まあ、どこでもいいんですけど、フランスに旅行に行って、で、なんかこう迷子になっちゃって、やばい、どうしようみたいな時に、ここに行きたいんだけど、みたいな。
うん。 ね、うん。 うん。 そうですね。うんうんうん。うん。うん。 うんうんうん、うん。 うん。
ま、今だとスマホがあるんで、なんか自分で何とか出来ちゃうこともあるとは思うんですけど。
そうですね。うん。
うん。
私意外と、あの、全く知らない方に、そうやって、なんか助けを求めることは、結構簡単に出来るんですよ。うん、うん。<laughs> すごいのか分かんないですけど、うん、でも、逆に、なんだろう、知り合いに、頼むことの方が、物によりますけど、なんか、うん、お願いしづらい時って結構あります。なんか、あの、既に関係が出来ているから、逆になんか、迷惑かけたくないなとか思って。うん。
はい。 はい。 うんうん。 おお。あ、すごいですね、それは。うん。 うん。 はい。 うんうん。 ああ、はいはい。 うーん。 はい。うんうん。 ああ、はいはい。確かに、その関係をが崩れてしまうかもしれない、みたいに感じちゃうんですかね。
うん。そうそうそう。うん。